Ja klar.
Ja, dann habe ich tatsächlich herausgefunden, du kannst, äh, deine Festplatte oder deine SSD so formatieren, dass du 'n kleinen Abschnitt davon einfach anders formatierst, nämlich als bootable Drive im Prinzip. Und dann kannst du dann W-Windows drauf installieren, äh, auf das bootable Drive, also das halt jetzt Windows-Startup-Ding und dann im Prinzip darüber booten und dann Windows auf derselben Festplatte von derselben Festplatte installieren.
Ja. Genau. Mhm. <snorts> Ja und witzig, dass du das also, ich kann dir nur ans Herz legen, ja, also, du du nutzt ja kein Steam Deck, was eigentlich super schade ist, weil du voll das Talent hast für so solche Technik-Sachen. Ähm, da da würdest du nämlich, äh, unter Linux OS äh, würdest du dann dich, hm, reinfuchsen müssen, weil du ja das Steam Deck hättest. Und bei mir ist es so, mein High-End-Rechner, der hat 'n äh, eine Festplatte ist nur für Linux. Das ist 'n Dual-Boot-System. Also, äh, im BIOS stelle ich dann ein, was ich booten will, ne? Und immer wenn mein Windows 'n Geist aufgibt oder so weiter, muss Linux das wieder retten. Und das ist so geil, wie zuverlässig das ist, ne? <laughs> Und Linux ist ja kostenfrei, ne, also Ubuntu. Und das ist so cool, dass du da einfach alles über machen kannst und den Rechner immer wieder fixen kannst, so. Und das ha ha hat noch nie Probleme, noch nie. <chuckles>
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Das ist auch kreativ. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und vor allem bei bei Windows ist es ja teilweise echt so, da musst du ja richtig kreativ mit werden, weil bei Windows hast du einfach dieses Problem, wenn du Windows-Update aktiv an hast, kann es wirklich sein, dass es dich einfach jede paar, äh, Monate bei den Updates einfach rausschießt und, äh, gar nicht mehr booten will.
Ja. Ja. Genau. Genau. Richtig, genau, ja. Und dann und dann und ja, ich habe dann auch noch diesen experimentellen Update-Modus bei Windows drin. Äh, ich wollte einfach, äh, Copilot haben, ne? Aber ich wollte Copilot jetzt nicht haben als Abo, sondern als integriert im Windows. Das gibt's ja nur nicht bei uns in der EU, ne, weil Datenschutz und so. Aber wenn du dir vorstellst, dass 'ne KI dein System optimieren kann, der die die Vorstellung ist einfach so interessant in meinem Kopf. Weiß ich nicht. Also, ich fände das geil. Stell dir vor, du du du du schreibst in den Cha äh, Chat rein: „Wie ist die Temperatur? Passt das noch alles? Brauche ich irgendwie 'n Update? Sind die Treiber?“ Und der sagt dir einfach: „Jo, dies, check das, guck mal. Ne, habe ich grad geupdatet und so.“ Wie geil das wä das 'n Traum. Nein, deswegen wollte ich Copilot drin haben irgendwie, aber na ja, nicht für uns. <chuckles>
Mhm. Oh Gott, mhm. Mhm. Mhm. Ja, man kennt's. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. <chuckles> <snorts> Mhm. <giggles> Oh Mann. Ja, das wäre echt geil. Mhm. Ne, leider nicht. Da musst du wohl mit ChatGPT oder DeepSeek hinhalten.
Ja, aber aber die diese kanns wie wie krieg ich die ins Betriebssystem rein, dass die dass die auf Systemebene arbeiten können? Das will ich haben. <laughs> Das ist so Ja, das der Traum.
Gar nicht. Oh Mann. Ne, aber genau, hm, hat mich gefreut, darüber zu reden.
Ja. Hat mich auch hat mich auch gefreut. War sehr w sehr spannend auch, ja. Habe was gelernt.
Mhm.